Ciao. Senti, mi riesci a a raccontare di una cena a cui hai partecipato, magari in un posto diverso da quello in cui sei nato?
<tsk> Ehm, sì, assolutamente. <tsk> Ehm, diciamo che io ho fatto questa esperienza di volontariato in Brasile, ehm, per cui mi è capitato di essere ospite da una famiglia locale della della città in cui ero, e e quindi di conseguenza questa famiglia aveva cucinato per me e e avevano fatto tutta, mhmm, una serie di cose che che che si cucinano da quelle parti là. Poi tra l'altro loro erano vegetariani e e quindi di conseguenza non mangiavano carne, non mangiavano pesce, e e e poi siccome sono stato ospite anche più volte, tutte le volte che andavo là, ehm, avevano questa alimentazione un po un po' particolare, uhm, però devo dirti alcune cose che facevano me es su erano veramente buone, ecco. Uhm, però
Mh-mh. Altre altre un po' meno? <chuckles>
Ehm, sì, altre un po' meno, magari erano un po' ripetitivi, ecco, quindi mangiare la stessa cosa tutti i giorni dopo un po', insomm cioè, ad esempio i brasiliani hanno questa cosa che ogni giorno mangiano riso e fagioli e e ogni cioè, nel senso, a me piacciono, però, ehm, 2 volte al giorno tutti i giorni probabilmente
Okay. Fino a un certo punto, tu dici.
Sì, sì. Anche se mangiassi la pizza ogni giorno sarebbe la stessa cosa, no?
Ma come mai erano prettamente vegetariani?
Eh, perché la comunità lì dove dove stavo aveva adottato questo stile di vita e quindi loro non mangiavano carne, erano molto, uhm, fissati con con con questo con questa dieta, però ovviamente io ero a casa loro quindi non è che potevo, ehm, non potevo dirgli: “Guarda, io voglio la carne, voglio il pesce”, ehm
Certo. <chuckles> Basta fagioli e basta riso.
Eh, avrei voluto. Dopo un po' di giorni che la mangiavo avrei voluto onestamente, però cos cosa ti devo dire? Ehm, no
No vabbè, effettivamente, ehm, insomma, ns forse non sarebbe molto carino, però dipende sempre un po' da come glielo dici. <chuckles>
Ehm, sì, sì, sì, ehm, ho provato a cucinare io qualche volta, ho provato a fargli la pizza, ehm, insomma, ho pure fa o gli avevo fatto il risotto forse, ehm, però insomma la veri cioè, comunque era casa loro, quindi dovevo un po un po dovevo un po' adattarmi a quelle che sono le le cose locali, ecco.
Ah. Decidevano loro. Le usanze. Senti, ma quanti eravate in in casa?
Eh, ehm, era una famiglia che era com ehm, purtroppo la mamma non c'era più, c'era il papà, ehm, le 2 figlie, ehm, 2 cagnolini piccolini e poi ogni tanto arrivava anche la figlia più grande, che viveva lì vicino, quindi 3/4 persone.
Ho capito e come ti sei trovato?
Eh-eh. Eh, allora all'inizio abbastanza bene e poi più si andava avanti, più le disuguaglianze culturali erano si facevano sentire, ehm, e per cui insomma è stata un'esperienza un po' traumatica per me, ecco. Ehm, tante cose diverse, tanti cioè, s mhmm, insomma, è difficile è difficile convivere sotto lo stesso tetto probabilmente.
Mh. Beh sì, certo, beh quello in generale. Poi appunto persone che provengono da posti diversi e generazioni diverse forse ancora di più, ma, ehm, erano tue coeta c'era qualcuno di coetaneo all'interno della della famiglia? Tra le ra
Ehm, le 2 figlie avevano qualche anno in meno di me, uhm, andavano tipo all'università, ehm, però diciamo comunque erano un po' particolari, cioè ehm, probabilmente era una famiglia un po' particolare, ecco, te la te la metto giù così.
Mh. Ma in che in che senso? C'era una forma di chiusura? Cosa intendi per particolare?
Ehm, no, però magari tanti pregiudizi, poi probabilmente soprattutto una delle figlie era un po probabilmente aveva praticamente aveva qualche forma non so se di autismo, qualco qualcosa di lieve comunque, eh, non non di grave, eh, però insomma ogni tanto c'era qualche episodio in cui non capivo bene cosa stava succedendo, ehm, e e quindi ecco sì, alcune situazioni erano un po' così, un po' i un po' ambigue, diciamo.
Mh-mh. Ho capito, ma tipo mi puoi fare degli esempi di cose successe che tu hai detto: "Mhmm, cosa sta succedendo qui?"
Ehm Uhm, sì, <lip trill> mhmm, guarda, mhmm, ce tante volte c'erano dei silenzi che parlavano da soli, per cui è come se a un se a un certo punto, ehm, mi fo non mi fossi sentito più un ospite gradito a casa loro, diciamo
Mh. <snorts> Ho capit c'era un po' di tensione tagl ta c tagliabile con un coltello, diciamo.
Ehm, sì, sì, sì, ehm, e questa cosa si avvertiva, ehm, piuttosto che, mhmm, a volte proprio, ehm, del delle incomprensioni che secondo me erano dovute anche dal fatto che appunto una delle figlie aveva qualche problemino purtroppo, qualche, ehm, disturbo, ehm, e quindi magari io avevo detto una cosa ma lei l'ha interpretata in un altro modo, ehm, e quindi poi si andava un po' a discutere, ehm, però in realtà io non avevo non volevo discutere, capito? Io non volevo fare niente di male, ehm, però è stata interpretata in un modo dive diverso, sì, sì, sì, esatto.
Certo. Errato. Misunderstanding. Ma in che lingua parlavate?
Ehm, portoghese, perché in Brasile si parla portoghese.
Ma tu sai parlare il portoghese?
Sì, e l'ho dovuto imparare perché l'inglese non lo parlavano, quindi mi sono dovuto adattare, sì, sì, sì, ehm, per però ti dico, ci sono delle cose che mangiavano che sono buone, tipo la banana fritta facevano, ehm, prendevano queste banane giganti, le tagliavano a rondelle, le le friggevano e s sanno un po' di patatine, tipo, sono sono anche più buone delle patatine secondo me.
Per forza di cose. <snorts> Ma perché vengono s tagliate sottili come le patatine? Ah.
Sottili, sottili, sì, sottili, sottili, ehm, e oppure facevano una cosa che si chiama aipin aipim che non so bene cosa sia, ma è una specie di patata, però ha è o comunque un tubero secondo me, ma ha un'altra forma rispetto alla patata e la facevano fritta anche quella, ehm, ed era molto buona. Non non cioè, in Italia secondo me non ce l'abbiamo perché non l'ho mai trovata, però loro la mangiavano anche a colazione, ehm
Mh-mh. Uhm ehm e che sapore ha? Un po' dolciastro, tipo?
Ehm, no. In realtà non è troppo dolce è una specie di patata, è un po' patatosa, ehm, anche come consistenza, ehm, però cioè non ti so dire in cosa differisce dalla patata, però
Okay. Ho capito ma può essere il se il sedano rapa, no? No? <chuckles>
Ehm, non ho mai mangiato il sedano rapa, quindi non non so neanche cosa sia il sedano rapa, ti dico la verità.
È è un tubero simile <chuckles> un tubero è un tuber
Okay, eh, magari sì. Dopo, mhmm, maga quando arrivo a casa magari vado a cercarmelo e e e ve e vedrò se è quello lì, ehm
Em beh, fisicamente è diverso dalle dalle patate, però, uhm, rimane un tubero e lo si fa anche fritto, ecco. Perché ti chiedevo, ma non ho idea d se sia di quelle zone lì o meno, eh, è solo l'unico altro tubero che mi è venuto in mente. <chuckles>
Ah, okay, aveva una forma un po' cilindrica, diciamo, ehm, poi loro le lo facevano tipo a spicchi, boh, sì, a erano tipo dei bastoncini alla fine, e loro li friggevano, ehm, e niente, è è è molto buono, è una delle cose che mi manca del del Brasile, diciamo.
Mh. Beh, mi hai citato diciamo 2 cose fritte cioè <chuckles>
Sì, sì, sì, mangiano malissimo, eh, cioè
Ah okay. Vegetale ma malissimo, diciamo.
Ehm, sì, sì, sì, sì, e poi nel senso io non sono stato solo da loro, per fortuna sono stato anche, ehm, con altre persone, ehm, che mangiavano anche carne, però comunque l'educazione alimentare che hanno loro, ehm, cioè in confronto alla nostra siamo distanti anni luce proprio.
Mh. Ma quindi avevano problemi magari di sovrappeso.
Sì, sì, sì, sì, sì, le due le 2 sorelle lì in casa, 1 in particolare, era molto sovrappeso, molto, mo ma poi addirittura si vedeva alcune volte che respirava proprio affannosamente, cioè non so come faceva questi respiri qui molto forti e e a me metteva cioè, metteva quasi paura perché avevo paura che le succedesse qualcosa, cap
Mh-mh, mh-mh. <tsk> Eh. Eh <sighs> Mh. Un po' di disagio. Mh. Certo, beh, uhm, diciamo che il problema dell'obesità è anche che praticamente ti si ingrossa anche la parte della gola, per cui fai proprio fatica a respirare ed è per questo anche che, somma, molte volte fanno cioè le manca proprio il fiato quando si fanno dei degli sforzi che per le altre persone sono normali.
Sì, sì, sì, sì, sì. Sì. Aveva proprio questo doppio mento gigante, proprio mi ricordo, poverina. Eh, sì.
Mh-mh, mh. Ma, ehm, senti, invece ha ha hai detto che sei stato in altre famiglie, no?
Ehm, no. Cioè, in altre famiglie no, però con altre persone sempre lì del posto, sì.
Scusami. Con altre persone, okay, ehm, e ti è capitato immagino di mangiare delle altre cose?
Sì, sì, sì, allora quella zona lì del Brasile, che è la zona del sud, è di è anche abbastanza vicina all'Argentina e quindi hanno la carne molto buona. Cioè diciamo che il Brasile e l'Argentina si contendono il primato della carne più buona in assoluto, ehm, io quella argentina purtroppo non l'ho mai provata, però ho provato quella brasiliana e devo dire che, ehm, insomma, è buona, uhm, e loro fanno questa cosa che si chiama "churrasco", uhm, che adesso si sta diffondendo un po' anche qua, che sono questi tagli di carne fatti allo spiedo, li li mettono sullo spiedo e li cuociono sulla sulla brace, diciamo, e poi li li tagliano tipo a fette e tu li mangi tipo spiedino, però a a fette, no. E che sono questi queste fettine di carne, te le mangi sullo stecchino e e e è molto buo poi gli mettono il sale grosso sopra, ehm, è molto buona quella carne lì. Cioè, p è proprio, ehm, è è proprio la loro specia la loro specialità, diciamo, no?
Mh-mh. Mh-mh. Prelibata. Ma, ehm, secondo te va in base un po' alla forma di allevamento, all'aria, alla terra in cui crescono gli animali?
Eh, sai, il Brasile, pur essendo un po' s un paese praticamente del terzo mondo, ehm, ha molte risorse naturali, quindi in realtà è molto ricco il Brasile. Ehm, e poi è anche molto grande, ehm, quindi, ehm, penso che comunque gli animali, le bestie siano lasciate un po' all'aria aperta e questo fa in modo che la carne sia più buo cioè, la carne che noi mangiamo in Europa, soprattutto in Italia poi, secondo me è terribile, cioè io non non non ne mangio tanta perché, ehm, non è proprio buona, ehm, e pi piuttosto mangio il pesce qua da noi. E invece
Beh, uhm, sì. Ma hai hai hai mai trovato un posto qua poi in Italia che ti ha ricordato un po' quella carne?
Ehm, guarda ero andato con mio zio ad una sai le feste, quelle che fanno nei paesi? Ehm, che hanno tante bancarelle, ogni bancarella proviene da uno stato diverso.
Okay, tipo una sagra?
Eh, c'era anche sì, tipo una sagra, e c'era anche il la bancarella del Brasile e allora ho preso questo churrasco ancora, che lo facevano lì, ehm, era un po' diverso ovviamente da quello che fanno in Brasile, ehm, però la carne era buona. Cioè non ti so dire se era come quella che ho mangiato là o meno, ehm, però non era male, dai, mi è mi è piaciut
Certo. Beh, però non mi sembra che ti abbia proprio riportato <chuckles> a quei momenti di degustazione in in Brasile insomma, da da come lo dici.
Ehm, secondo me il è come quando vai all'estero e pretendi di mangiare la pasta al pomodoro italiana all'estero, capito? Cioè magari trovi anche la Barilla, trovi la Mutti, però la verità è che poi il pomodoro ha un gusto diverso, la pasta magari ha un'altra consistenza, ehm, cioè certe cose le puoi mangiare solo dove sei. Ehm, non è come il McDonald's che se lo lo mangi qua, lo mangi a New York, probabilmente non senti la differenza.
Certo. Assolutamente. Certo che poi in qualche modo, secondo me, anche lì lo anche il McDonald's lo speziano in maniera diversa a seconda dei luoghi, però sì, ovviamente di base è è, come dire, pasta dentifricia con con delle cose dentro che insaporiscono. Ehm, ma senti invece quando, uhm, cioè visto che hai sicuramente p pranzato, cenato molte volte con la famiglia, quella che mi dicevi un po' problematica, ehm, mhmm, hai notato delle cose che de delle usanze, ecco, diciamo, ehm, dei riti, del un brindisi, qualcosa di particolare che c che era solito che erano soliti fare?
Ah, sì, sì Sì. Sì, esatto. Sì. Sì. Ehm, no, brindisi ti dico la verità no. Ehm, <chuckles> l'unica cosa che erano soliti fare, l'unico rituale, era mangiare riso e fagioli ogni giorno, quindi, ehm, quella cosa lì me la ricordo molto bene, ehm, non è stata molto piacevole sulla lunga durat
<tsk> Eh-eh quello è <chuckles> certo. <snorts> Ho capito. Però non c'è, diciamo, una cosa che un ospite può fare quando arriva in una famiglia come quella in Brasile per farsi accogliere, che che hai scoperto che tipo non dovevi fare quella cosa lì perché lì non si usa, per cui sei stato giudicato male e l'hai scoperto dop
Ah, okay, sì, questa te la posso raccontare se vuoi, ehm, ce n'è ce ce n'è più di 1. Allora, bre molto brevemente, i brasiliani sono molto fissati con la doccia, cioè si fanno tipo 4 docce al giorno, una roba così, e quindi io tornavo dal lavoro, perché poi facevo tipo volontariato ma facevo il muratore praticamente, ehm, tornavo a casa tutto sporco d del lavoro e tutto e quindi loro erano, ehm, scandalizzati da dal fatto che s che fossi così sporco e mi dicevano che puzzavo, che mi lavavo troppo poco, ehm, quando in realtà io comunque, ehm, cioè almeno 1 doccia al giorno l'ho sempre fatta, capito? Ehm, e e quindi questa è la prima. E e la seconda è che, guar adesso fa anche un po' ridere raccontarla, però hai presente lo scopino del vater che si usa per pulire uhm eh, okay, ehm, loro no noi lo teniamo, ehm, dietro al vater, praticamente in un portascopino, e loro lo tenevano nella doccia appeso, uhm, senza portascopino. Ehm, e quindi io, ehm, diciamo, non lo usavo perché mi faceva un po' schifo, ehm, pe però loro pretendevano che lo usassi invece, ehm, e quindi poi, cioè, di conseguenza si è sporcato, io l'ho rimesso lì appeso nella doccia e loro si sono si sono arrabbiati perché e lo scopino era sporco, quindi
Se. Ah. <chuckles> Certo. <chuckles> Sì. Ho presen Mh-mh. Sì. Ah. Ah <gasps> Uh, mamma mia! Che che circolo vizioso <chuckles> strano.
Sì, sì, sì, cioè veramente un me ehm, stava diventando un incubo, veramente.
<sucks teeth> Ho capito. Beh, insomma, questa permanenza in questa famiglia brasiliana è un po' difficile, ehm Comunque gli aneddoti sono stati molto divertenti, devo dire, e quindi ti ringrazio per questa conversazione e ti saluto. Ciao.
<chuckles> Ciao, mi fa piacere tu sia ti sia divertita.